全部がそこにね、うん。来るようになってたりとか。うん。
あ、そうですか。ひとつでああそうですか。ふたつうん。最低でも2つあると、あの割と、もう無いものとして、その口座のお金は扱っておいて、どうしてもっていう時にだけ引き出せるようにしておくと、割と無い
うーん。 うーん。 うんうん。 うん。 うんうん。
無いなら、無いなり無いなりに生活していくので
うん。 いや、そうですか。
はい。それと、あと、まあ、でも中期、長期の目標ですよね。お子様が将来塾に行かれるっていうことはを考えると、うーん、そしたら
うーん。うんうん。 うん。 そうですね。うんうん。 あ、それと、その分のあの、えっと口座も作った方がいいって感じですか？
ああ、そうですね。お子様用のは是非
うん。 ああ。
作られておくといいかもしれないですね、こちらはがうん。はい。
うんうん。 あ、じゃ、ちなちなみになん、すけど、子供の名前であの、作ってあげるってことですか？
はい。 それは、金融うん。銀行さんとかによって、その、金融の場所によってできたりできなかったりとか色々あるようなので、はい。で、あまりお子さんの名前で、あの、財産がありすぎても、将来的にスカラシップの時にあの、影響してきてしまうって話も聞いたことがあるので、あのはい。
また違うか。うん。 うん。 ああ。 そうですか。ああ。 うんうん。 うんうん。 はい。 え。 え、そうなんですか。なるほありすぎるとってことですね。
そうですね。だか金額はどれぐらいかとか詳しいことは、あたしもはっきり覚えてないので、そういう可能性もあるあるらしいですよっていうぐらいしか、あの、お話しできないんですけど
ああ。 なるほど。うん。 うーん。